Well, parang ganun naman sa amin, ta's simpleng pamumuhay lang ganun. Ah, simpleng pagba-budget. Ah, ano, alam mo yun? Bas live within your means, gano'n.
Okey. 'Kumbaga parang mm. Tama, tama yung sinabi mo na parang, um, since na-mention mo nga na parang medyo frugal kayo, um, sa lifestyle ninyo, and na-mention mo din na term ma live with your means, 'di ba? Importanteng tante yan, kasi may mga ibang tao talaga or mga pamilya na hindi ginagawa yun. Kaya at the end of the day nahihirapan sila, nangungutang sila, gano'n, 'di ba?
Mhm. Mhm. Oo ganun. Alam mo kasi yung ano, porke kakasahod mo mag-Starbucks ka, magmi-milktea ka sa ba sa pero ano hi ayoko rin namang mag-judge, syempre kanya-kanya tayo. Ah, siguro iba lang ako kasi, parang, ah, ewan ko kung, syempre mamuhay ka so kung anong na ah, naaayon sa sahod mo, sa kakayahan mo, 'di ba?
Sa kung anong afford mo, ganun. Mm. Mamuhay ka kung ano yung, ano, kung paano, or kung magkano yung afford mo, 'di ba? Huwag kang mag-reach out, or parang huwag kang sumobra. Para lang masabi mo sa sarili mong afford mo yung isang bagay, 'di ba? Kung hindi mo kayang magbayad ng o sige.
Oo. Mm. Tama. Oo, tama. Pero siyempre Oh. Yun nga, tama yung sinabi mo, pero siyempre mahirap din namang maghusga. Well, kanya-kanya tayo ng pamumuhay. Pero sabi ko nga sa hirap ng buhay ngayon siyempre al dapat alam ng bawat tao yung priorities nila tungkol sa pinansiyal na pangangailangan. Kasi ano, eh, hindi naman sa lahat ng oras may tutulong sa'yo 'pag nawalan ka, 'di ba?
Tama naman. Mm.